Bạn ơi, mình đang rất là buồn luôn, với lại là đang rất là hoang mang luôn á bạn. Hông biết sao á, tự nhiên á nha, mình với lại người yêu mình á đang cũng như là đang cũng mình thấy cũng bình thường thôi, cũng hông có những cái trận cãi vã liên tục, hoặc là, ờ, khi mà yêu nhau thì tất nhiên sẽ có những cái việc cãi vã đi. Nhưng mà tự nhiên á, bạn người yêu mình nhắn tin cho mình á, là đòi chia tay với mình, mà trong khi á, mình thấy á là cái mối quan hệ của tụi mình đang cũng khá là tốt đẹp luôn. Cái tự nhiên mà ảnh đột ngột nhắn tin chia tay với mình á bạn, rồi mình kêu ảnh giải thích lý do hay là như thế nào á, ảnh cũng nói là "Thôi, hai đứa mình hổng có hợp nhau đâu." Cái xong là ảnh cứ nói lý do chia tay luôn á bạn, kiểu như mình bị sốc cực kỳ luôn á!
Ừm, mình hiểu rồi nè. Cái cảm giác của bạn trải qua nó cũng khá là tệ nè. Thì có nghĩa là đang yêu nhau bình thường, xong rồi cái người yêu nhắn tin là đòi chia tay với bạn vậy luôn á hả? Tính ra á là người yêu của bạn cũng, gọi là, khá là tệ luôn á ha! Vậy thì hông biết á là, gọi là, trước đó là hai bạn có, gọi là, có những cái, ơ, trận cãi vã nào lớn hông? Hay là bạn có để ý thấy có những cái dấu hiệu bất thường nào từ người yêu của bạn hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm, thật ra á, thì mình với người yêu của mình á, thì cũng đang hai ở hai cái nhà khác nhau. Nhưng mà mình cũng hay qua nhà người yêu mình chơi, với lại mình cũng có ngủ lại vài đêm á bạn. Thì hiện tại á nha, ờ, mình thấy á, khi mà những cái ngày mà mình ở nhà người yêu mình á, thì sẽ có những cái việc cãi vã liên quan đến cái việc là ở chung với nhau thì sẽ có những cái x xích xích mích nhỏ nhỏ thôi. Kiểu giống như là đồ đạc anh vứt lung tung quá hay là anh ăn mà anh hông có dẹp, thì mình thấy là có những cái việc khá là nhẹ nhàng thôi, cũng hông có vấn đề gì. Nhưng mà tự nhiên á, dạo gần đây thì mình thấy ảnh khá là thờ ơ với mình, nhưng mà, kiểu, có thờ ơ nhưng mà cũng vui đi, hông tới nối nỗi nào. Nhưng mà á nha, tự nhiên đi, cái đêm qua á, ảnh nhắn tin cho mình á là ảnh nói là "Thôi tụi mình chia tay đi, anh thấy tụi mình hông hợp." Cái xong á nha, là mình kêu ảnh giải thích lý do hay là tụi mình quay lại hay như thế nào, ảnh cứ là dứt khoát chia tay luôn á bạn. Hiện tại mình đang sốc cực kỳ luôn!
Ừm, mình hiểu cảm giác của bạn nè. Tính ra á là đang yêu nhau bình thường mà sao tự nhiên lại nhắn chia tay, có nghĩa là ai nếu mà trong cái trường hợp như bạn á, cũng sẽ cảm thấy bị sốc nè, xong bị bỡ ngỡ cũng như bạn thôi. Ừm, mình hiểu nè. Nhưng mà á, thì không biết á là bạn có, gọi là, chơi thân với lại bạn bè nào của ảnh, rồi bạn có từng thử hỏi thử coi là có cái lý do gì hông ta?
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, mình cũng có nhắn tin với bạn bè của ảnh á nha. Thì bạn bè ảnh nói là thiện tại thì ảnh cũng bình thường thôi, cũng đang hông có chuyện gì hết. Mà hổng biết á nha, có thể là chuyện gia đình của ảnh đang có vấn đề gì hông, thì cái đó là mình suy nghĩ thôi. Hoặc là có những cái chuyện nào mình chưa có biết á, nhưng mà mình có hỏi những người thân lân cận rồi, và mình thấy á là ảnh hiện tại là vẫn ổn đó, chứ hông phải là kiểu suy sụp giống mình đâu. Mình cũng có hỏi thăm đi, chỉ có mình á, đang trạng thái là suy sụp kinh khủng thôi, còn ảnh á, đang vui vẻ bình thường hay sao á.
Ừm. Ừm, mình hiểu rồi nè, mình hiểu là bây giờ là bạn đang cảm thấy rất là buồn bã luôn á. Đó, vậy thì không biết á là, gọi là, cái sức khỏe tinh thần của bạn nè, rồi rồi cái cơ thể của bạn và, gọi là, cái công việc của bạn á, liệu là hiện tại có bị ảnh hưởng quá nhiều hông?
Có á nha, kiểu, giống như á là mình đâu có tập trung làm việc đâu bạn, kiểu như là, mình cứ đầu óc như trên mây nha, nó cứ lơ lửng, lơ lửng hoài á, mình làm việc thì hông có tập trung nè, rồi á mình, kiểu như là, mình hông có ngủ được luôn nha. Rồi á nha, mình ăn uống, mình ăn cái gì mình thấy cũng muốn ói hết trơn, kiểu như là, mình không có thể nuốt trôi á bạn. Rồi á nha, hôm nay ở công ty á thì mình cứ nhắn tin, ý là mình, kiểu, cứ nhắn tin cho ảnh hỏi lý do hoặc là mình cứ suy nghĩ về lý do á, cái xong mình bị sếp la á, về cái việc là đi làm mà hông có tập trung vào công việc gì hết. Nên là á mình đang rất là khó xử luôn á, mà, kiểu như là, cảm xúc nó cứ tới thôi, mình cũng hông khó để kìm nén lại lắm bạn ơi.
Ừm. Mình hiểu rồi nè, nói chung á là ai mà bị thất tình á, thì cũng sẽ, gọi là, lo lắng như bạn thôi, rồi là rồi rất là khó tập trung công việc luôn nè, thì ai mà chẳng như vậy, cho nên là mình hiểu nha, bạn cũng đừng có tự, gọi là, trách bản thân bạn nhiều quá đi. Vậy thì không biết á là, ừm, hiện tại á là bạn có người thân, bạn bè gì bên cạnh để bạn chia sẻ cái việc buồn này chưa?
Ừm. Ừm. Hiện tại á nha, mình cũng đã có qua nhà của bạn thân mình á, xong rồi bạn thân mình á, cũng mua đồ ăn cho mình nè, ờ, rồi xong tâm sự với mình hỏi là lý do tại sao, rồi cũng hỏi về cái việc là dạo này hai đứa mình có cãi nhau nhiều không, hay là ảnh cũng có đối xử tệ về với mình không, thì mình cũng có tâm sự rất là nhiều với bạn thân mình luôn. Thì bạn thân mình á, cũng nói là á b bạn đó thấy có vẻ là mọi chuyện cũng hông có vấn đề gì hết mà tại sao lại chia tay ta, có thể là ảnh sẽ có những vấn đề về gia đình nè, hoặc là những công việc khó nói mình ảnh khó chia sẻ với mình á, thì bạn thân mình cũng nói vậy thôi. Thì mình thấy á thì cũng đúng đi, nhưng mà ảnh á, cũng đâu có nói cho mình cái lý do tại sao đâu, nên là mình cứ nghĩ về cái lý do á, là có khi nào mà, à, vì những cái việc khác chứ hông phải là vì tình yêu của tụi mình đã hết hay không, thì nếu như vậy đi, tụi mình có thể là quay lại với nhau mà, nên á nha, bây giờ mình cảm xúc khá là hỗn độn luôn. Với lại á về gia đình á bạn, thì mình cũng có mới nói chuyện với mẹ xong, tại vì mẹ á là cũng quen biết, ý là mình có dắt ảnh về nhà ra mắt gia đình á. Thì mẹ mình cũng nói là thôi, kiểu như là an ủi mình đi, kiểu, giống như là, thôi mình đừng có quá buồn, đợi như là vài ngày nữa rồi mình coi tâm trạng ổn định hơn á, mình hãy liên lạc với ảnh, để có gì mình có thể là nhắn tin mình hỏi nói chuyện rõ ràng á, chứ bây giờ á, mình mẹ mình thấy mình đang cái tâm trạng rất là hoảng loạn như vậy á thì mẹ mình cũng khá là lo lắng luôn á.
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Nói chung á, là mẹ bạn khuyên á là, ừm, ừm, cũng có lý đó. Tại vì bây giờ khi mà cái tâm trạng của bạn nó đang rối bời đi, mà cái cảm xúc cũng chưa có được ổn định nữa, thì bây giờ là nhiều khi á là bạn cũng bốc đồng, bạn cũng sẽ có những cái hành động nó cũng sẽ hông có ổn lắm để mà lỡ như mà sẽ xảy ra những cái chuyện gì đó nó cũng hổng hay đó. Vậy thì không biết là bạn có nói là, ờ, bạn cũng có quen ảnh lâu nè, vậy thì á là hông biết là bạn có từng, gọi là, ờ cái việc này bạn có từng hỏi thăm gia đình ảnh chưa, ví dụ như ba mẹ ảnh đồ đó?
Ừm. Ừm. Ừm, ờ, thật ra á, là mình cũng qua nhà ảnh vài lần thôi. Nhưng mà mình cảm giác là cái mối quan hệ của, a, mình với lại ba mẹ ảnh hông có đủ thân thiết á, để mình cũng có thể là hỏi thăm ảnh. Thì tại vì á, mình cũng khá là ngại giao tiếp với lại người lớn ở nhà ảnh á bạn, nên là mình chỉ có việc xã giao bình thường thôi, nên là mình cũng hông có hỏi chuyện, à, mà ảnh như thế nào với gia đình ảnh hết á.
Ừm. Ừm, vậy thì không biết nha, ngoài cái vấn đề đó đi, thì là hông biết là bạn có những cái vấn đề nào mà bạn cần, gọi là, giải quyết với ảnh hông? Chẳng hạn như là hai người có, gọi là, có một số tiền chung, có đầu tư chung hay là có gì đó chung hông?
Ừm. Ừm, hiện tại á, thì tụi mình có nuôi chung một cái bé cún á bạn, thì, kiểu như là, tụi mình á, vừa cứ như phút đầu tiên là tụi mình ờ, có ở chung với nhau một thời gian á, thì tụi mình có bắt đầu nuôi một bé và tụi mình nuôi từ cái lúc mà bé nhỏ xíu luôn, thì hiện tại bé cũng được cỡ hai tuổi rồi á, thì mình cảm giác mình rất là thân thiết với lại là mình kiểu, quấn quýt mình lắm, kiểu, thương mình lắm nha. Mình cũng thương bé lắm, hâm hiện tại á, thì mình cũng hông có được gặp bé luôn nên là mình cũng thấy là mình cũng muốn gặp bé nè, rồi á, mình cũng muốn được nuôi bé nữa, tại vì mình cũng có dành thời gian nhiều với bé nè, nên làch hông biết sao nữa bạn ơi, kiểu như là, hổng có liên lạc á, thì mình khó để mà có thể trao giao tiếp á, về cái việc là ai sẽ nuôi bé hoặc là mình có thể là thăm nom bé, được hông?
Ừm. Vậy là á hả, kiểu như là, bạn có nhắn tin mà bạn có từng nhắn tin về cái việc mà, gọi là, bé cún này với ảnh chưa, rồiảnh nói sao, ảnh phản hồi sao?
Ừm. Ờ, mình có nhắn tin rồi nhưng mà ảnh cũng lơ lơ, ảnh hông có trả lời luôn, kiểu giống như là, ảnh nói xong, cái, hiện tại ảnh cứ im lặng hông à. Mình cũng hông có giao tiếp được với ảnh á bạn.
Ờ. Vậy hả? Vậy là, ừm, mình hiểu rồi nè, nói chung là mình cũng cảm nhận được á, là bây giờ á, bạn đang rất là hoang mang và bạn cũng rất là hụt hẫng nữa tại vì đang rất là bình thường luôn, mà cũng hông có những cái chuyện gì quan trọng xảy ra, chẳng hạn như là cãi vã quan trọng hoặc là chẳng hạn như là hai bạn phạm những cái lỗi lầm nào quá lớn. Vậy mà á hả, anh này nhắn tin chia tay thì mình cũng hiểu nè. Vậy thì bây giờ á, thì mình cũng có một vài cái cách á, mà mình để mà mà mà mình an ủi bạn á, để cho bạn có thể, gọi là, bình tĩnh hơn. Vậy thì không biết á, là bạn có muốn nghe hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình cũng rất là muốn nghe những cái cách nha, để bây giờ có thể là, ờ, tinh thần của mình ổn định lại nè, chứ hông thôi á là mình hoang mang tột độ luôn á!
Ừm, nói chung á là bây giờ á, thì khi mà ai vừa mới chia tay á thì sẽ, kiểu, cảm cũng sẽ trải qua cảm giác giống như bạn thôi, nhưng mà thì cũng bình thường thôi mà, ai khi chia tay thì cũng sẽ buồn thôi. Thì bây giờ thì bạn cứ cho bản thân của bạn một cái khoảng không gian, một thời gian để bạn cho bạn cái quyền là là bạn buồn đi, đó, cũng bình thường mà. Bạn cũng hổng có cần phải tỏ ra là bạn mạnh mẽ hay là bạn phải ổn ngay lập tức hết trơn á, bởi vì hầu như tất cả mọi người khi mà chia tay ai cũng sẽ cho cái quyền mình cái quyền được khóc thật là to nè. Đó, bạn cứ, gọi là ví dụ như đang đi làm, thì có thể nếu như mà không có quá nhiều những công việc nào mà gấp, đột xuất cần xử lý, bạn có thể xin, a, sếp á cho xin nghỉ phép khoảng 1-3 ngày, để bạn dành toàn bộ cái thời gian đó cho bản thân nè, để bạn có thể khóc, bạn mệt mỏi, bạn nằm ngủ, bạn có thể có quyền được buồn mà, nó cũng ô kê hết á.
Ừm. Ừm. Ừm. À, có nghĩa là thay vì mình cứ đi tìm kiếm lý do, hoặc là mình hết tìm kiếm người này người kia nè, thì mình có thể là dành thời gian đó chỉ dành cho bản thân thôi, mình có thể là suy ngẫm, hoặc là mình làm những cái hoạt động vui chơi đi. Như là bạn nói dành thời gian cho bản thân, mình có thể là mình đi gội đầu dưỡng sinh nè, hay là mình đi chơi cái môn thể thao đi. À, nếu mà nghỉ thì mình có thể là đi du lịch luôn, kiểu, đi đến những cái nơi mà, kiểu như, mình muốn đến á, thì mình thấy cách này cũng khá là hay nha. Với lại khi mà mình ra ngoài á, chắc chắn á tâm trạng của mình sẽ có thể là cải thiện luôn, với lại là mình nghị đỡ lo hơn về cái việc là cứ nghĩ về ảnh hoài ha bạn, cái này rất là hay luôn ha. Vậy thì á bạn ơi, ngoài cách này ra á, bạn còn thêm một vài cách nào nữa hông?
Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi nè. Với lại á, là ngay bây giờ đi, thì cái việc mà ảnh nhắn tin xong rồi bạn hỏi lại ảnh á, ảnh hổng có trả lời, thì mình cũng hiểu là bạn đang có những rất là nhiều những câu hỏi trong lòng bạn á, tại vì bạn đang là khó hiểu quá mà. Tại sao lại là chia tay, tại vì chẳng có một lý do gì hết. Vậy thì ngay bây giờ đi thì bạn cũng hông cần phải nhất thiết phải ép bản thân bạn là phải hiểu cái lý do ngay lập tức đâu. Tại vì á hả, những cái việc mà chia tay đột ngột á thì thường á sẽ dễ khiến cho người ta cảm thấy là tự trách bản thân nè, rồi tự hỏi là liệu là, ơ, bạn có làm sai ở đâu hông? Và tại sao ảnh lại đối xử với bạn như vậy, đúng hông? Là bạn sẽ tìm mọi cách để bạn tìm cho ra lý do cho bằng được. Nhưng á mà thật ra á thì nếu như thật sự á mà ảnh thật sự trân trọng bạn á thì khi mà bạn nhắn tin á là ảnh đã trả lời rồi, hoặc giả sử như á là có một cái lý do nào khác mà nó quá là nghiêm trọng mà ảnh chưa có nói cho bạn biết được. Vậy thì bạn cứ thử im lặng một, ừm, thời gian đi. Bạn, gọi là, đừng có tìm lý do gì cả, và bạn cứ, gọi là, im lặng để xem những cái phản ứng tiếp theo của ảnh là như thế nào, đó.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. À, có nghĩa là mình đừng nên cố, gọi là, tìm kiếm ảnh, kiểu níu kéo ảnh, đúng hông? Có nghĩa là mình nên làm những cái việc khác đi thay vì mình cứ tìm kiếm lý do. Tại vì hiện tại á, bạn biết hông? Cái tâm trạng của mình đang khá là hoảng loạn, mình chưa có biết cách xử lý á, thì nghe bạn nói về những cái cách mà mình có thể là xử lý, ví dụ dành thời gian cho bản thân đi, thì mình nghĩ nha, nếu mà mình áp dụng những cách như như vậy á, thì mình sẽ đỡ tìm để ảnh nếu mà hỏi về lý do hay là cứ làm phiền ảnh đi. Thì mình thấy cách này cũng rất là hay với lại dễ áp dụng luôn, mình sẽ thử á bạn ơi. Vậy thì á nha, bạn cho mình thêm 1 tới 2 cách nữa đi.
Đúng rồi. Ừm. Ừm, OK nè. Thì ngoài ra đó, bây giờ bạn sẽ ngoài việc mà bạn bắt đầu khóc thật là to rồi cho mình cái quyền được buồn đó, thì bây giờ là bạn cố gắng bạn cân bằng lại cái nhịp sinh hoạt hàng ngày của bạn. Đó, bởi vì là khi mà khi chia tay một ai đó thì thật sự là sẽ còn một cái trống vắng rất là lớn ở trong bạn, ví dụ như là bạn sẽ có luôn nhớ những cái thói quen ngày xưa khi hai người bên nhau nè, hoặc là những cái lịch trình chung của hai người đó. Thì bây giờ là bạn cần lập lại những cái thói quen của riêng bạn, ví dụ như là bạn cần lập lại một cái giờ ngủ cho nó ổn định nè, đừng có thức khuya quá. À, ví dụ như là cố gắng ăn uống cho nó ổn định đi, đừng có để mình bị ảnh hưởng cả về sức khỏe lẫn thể chất luôn, như vậy là hông có nên chút nào đó. Rồi ngoài ra thì bạn cũng nên cố gắng, gọi là, đăng ký thêm một cái lớp tập thể dục á, để, gọi là, nâng cấp bản thân hơn sau chia tay chẳng hạn là như vậy.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. À! Có nghĩa là mình sẽ không có bỏ bê bản thân nè, mình vẫn sẽ ăn uống đầy đủ nè, rồi mình có thể là ra ngoài gặp gỡ bạn bè gì cũng được, hoặc là như bạn hoặc là học một cái môn thể thao mới, mình vận động á, chắc chắn á nha, quá trình vận động đi, sẽ giúp cho mình đỡ suy nghĩ những cái chuyện linh tinh hơn rất là nhiều luôn. Cách này rất là thấy là, à, bạn hông nói á nha, kiểu như là mình cũng hông có nghĩ tới luôn á bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn, về những cái lời khuyên với lại là một vài cái cách rất là hay để mình có thể dễ áp dụng luôn ha.
Đúng rồi đó. Chính xác nha. OK nè, mình hy vọng á là bạn có thể sớm vượt qua được cái cú sốc mà sau khi mà bạn bị chia tay đột ngột như vậy nha!
Ừm, cảm ơn bạn!
Bye bye!